Ừm, ừm, thì mình nghĩ như mình nói là cũng hông có cái gì đó để mà mình đáng mà mình, kiểu mà, bận tâm hoặc là ừm, nhưng mà nhưng mà, kiểu như, nhiều nhiều cái thông tin tích cực thì mình cảm thấy mình vui hơn, kiểu như là nhiều người dân mình giúp đỡ lẫn nhau, hay là có cái gì đó vui, hay là có cái bộ phim này nó sắp ra, đó, cái nghệ sĩ này sắp ra bài hát mới thì cái đó mình cảm thấy cũng vui một tí, ừm, mà ừm.
Ờ, vậy hả? À. À, nghe bạn nói vậy thì mình cũng có tò mò là hông biết là khi mà bạn lướt mạng xã hội á thì cái thông tin nào sẽ khiến bạn là chú ý nhiều nhất?
Mình chú ý nhiều nhất hả? Ờ, ừm.
Ừm, có nghĩa là bạn sẽ lướt nhiều nhất là để quan tâm đến những thông tin đó đó.
Ừm, mình nghĩ nếu mà cái gì đó mà vạch để cho mình mà ngưng lại, mình mình ngưng lướt thì nó, kiểu kiểu, có kiểu tích cực và nó có kiểu tiêu cực. Thì, à, tích cực trước thì cũng như mình nói cái gì đó nó nó vui vui. Dạ vâng, hoặc là mình thấy cái gì đó một cái
Ờ. À, nó vui vui hả? Hông hông biết là có cái gì đó cụ thể hông ta? Ví dụ như cái gì vui như là mấy cái meme hay là ờ, vậy thì động vật thì sao? Ý là những cái vui của động vật, hay là của con người, hay là những cái clip mà giải trí kiểu vậy á, bạn chia sẻ thêm được hông?
Ờ, giống như một cái, a, một cái meme cụ thể vậy đó. Đó, nó thấy nó hài hài, ừm. Động vật Ừm, thường thì mình nghĩ là của giữa của con người thôi, mình động vật cũng được nhưng mà mình động vật thì thí dụ mèo hay chó thì mình thấy, kiểu như, nó dễ thương, bạn biết cái đó có phải vui vẻ hông, chắc cũng tính, ừm. <laughs> Nhưng mà, mình, ờ, mình thấy, ơ, để mà mình, ờ còn cái tiêu cực nữa, đúng rồi, mình chưa nói, cái tiêu cực là thí dụ lâu lâu mình thấy một cái thông tin là, nghe nó, kiểu, như thông tin giả, mình nhìn vô mình biết thông tin giả mà sao có nhiều người nó vẫn tin vào cái đó thấy mình cũng thấy khó chịu. Cũng hông chịu ai chịu tìm hiểu cái thông tin đó, cái tiếp tục tin vào cái thông tin giả đó thì điều đấy mình thấy khó chịu. Mấy thông tin về, hả, kiểu như là, chính trị hoặc là
À. <chuckles> <chuckles> Ờ.